Ja, genau. Und manches ist einfach auch so, je nachdem, wer hat gerade Zeit, was ist am dringendsten? Also, wir haben jetzt nicht so ganz klassisch so äh, manche haben das ja irgendwie Freitagnachmittag, äh, wenn dann das Wochenende vor der Tür steht, wird erst mal geputzt bis zum Umfallen, damit man Samstag, Sonntag die Füße hochlegen kann. Also, so was haben wir nicht, also ähm, sondern es ist wirklich je was was anfällt und ich würde sagen, so grad die Spülmaschine ja, vielleicht ist das auch so 'n bisschen an mir hängen geblieben, so nenne ich das jetzt mal, weil ich hasse das, wenn die nicht so eingeräumt wird, wie ich mir das vorstelle. Ich habe dann immer so 'n bestimmtes, ähm, System, ähm, wo natürlich möglichst viel reinpasst, dass da nicht noch ewig was oben dann auf der Spüle stehenbleibt. Ähm. Und deswegen wahrscheinlich, bin ich da so 'n bisschen pingelig und dann hat mein Mann es irgendwann aufgegeben und hat gesagt: „Dann das kannst du selber machen“, so ungefähr.
Mhm. Hm, mhm. Hm, ja. <snorts> J So in dem Sinne, wenn wenn es nicht nach deinem System geht, dann regt sich auch er auf. Also, wenn dein Mann das mal macht und das nicht jetzt so ist, wie weil du halt 'n System hast, dann ist er auch kontra gut für dich, sage ich mal, ne?
Ja, ja, genau. Wenn ich das System habe und und er hat dann vielleicht mal angefangen, was einzuräumen und dann gucke ich rein und denke: „Was ist das denn?“ Und dann muss ich umsortieren. Ähm, das ist natürlich lästig oder auch ähm, ich bin natürlich ganz glücklich, wenn ich dann auch mal sagen kann: „Hier komm, räum mal eben aus, ich habe gerade keine Zeit und noch irgendwelche Termine.“ Ähm, kein Problem, das macht er auch, ähm, aber das Problem ist, er weiß noch gar nicht so genau, habe ich immer das Gefühl, in welchen Schrank welche Sachen rein gehören. Und dann muss ich natürlich auch nachher immer so bisschen hinterher suchen, was natürlich dann auch äh, ja schon auch ein bisschen lästig sein kann.
Ja. Ja. Ja. Ah, okay, ja, ja. Mhm. Ja, verständlich. Und <clears throat> habt ihr 'ne äh, du hast auch grad gesagt, ihr macht das jetzt nicht zum Beispiel jetzt freitags abends alles, ähm, den Großputz, sage ich mal. Wie sieht's 'n bei euch aus?
Ne, ne, das macht mir nichts. Das ist bei uns nicht so, habe ich gesagt. Genau, das das ist bei uns auf gar keinen Fall so. Genau. Mhm.
Ja, genau, genau, meine ich ja, das ist ja bei euch nicht so, wie du's gesagt hast, dass bei manchen Leuten das ja ist. Bei euch ist ja nicht so. Wie macht ihr's denn dann? Also, es wirklich einfach spontan oder habt ihr auch trotzdem Großputztag?
Mhm.